Ah c'est-à-dire que tu portais tous les colis et tu les rangeais dans l'entrepôt, c'est ça?
Heu, en fait, si tu veux, ils arrivent, heu, tu as le camion qui arrive le matin qui va i tu vas avoir une longue chaîne, là et puis, en fait, là-bas, il va y avoir des, heu, des techniciens qui vont nous les mettre dans des, heu, bacs et ensuite, on est chacun assigné à une zone et là-bas, on devait trier à chaque fois par, heu, code postal pour les livraisons. <laughs>
Ah ouais! Ah ouais, donc, en fait, tu vidais des camions, quoi, littéralement.
Exactement et c'était hyper physique. Déjà, il y avait, heu, le côté, j'étais la seule fille, il y avait que des hommes. Il y avait le côté contrainte horaire puisque je commençais à 4:00 du matin.
Mmh mh.
Heu, donc, c'est ça, je faisais 4:00-8:00 à peu près. Heu, c'est pas long en soi, mais ça bouscule un petit peu au niveau des habitudes. Parce que, du coup, il faut se lever à 3:00 pour aller au boulot. Ce qui fait que le soir, beh, il faut se coucher beaucoup plus tôt pour avoir au moins un petit peu son sommeil et du coup, ça coupe un petit peu de la vie que ce soit avec ses proches ou mon conjoint à l'époque, donc, c'est vrai que, ça, j'avais hyper mal vécu, heu, puis, c'était aussi très, très physique, heu, toute la journée, on est là, on bip, on pose, on bip, on pose, on bip, on pose, on bip, on pose. Il y avait aussi cette pression, heu, immense qu'on a sur ses épaules parce que c'était une période où il avait beaucoup de vols dans les entrepôts, donc, en fait, on était toute la journée, heu heu, constamment, bah, surveillés. En plus, c'était pendant les périodes de Noël parce que, du coup, il y a des vols de colis, mais, après c'est normal que l'entreprise mette ça en place, mais, du coup, heu, moi, par exemple, heu, pour te raconter une anecdote, il y a un jour où j'ai eu extrêmement peur parce que, heu, il y a un colis qui était pas retrouvé et heu, du coup, c'était moi qui l'avais, heu, bipé à l'endroit où j'étais et du coup, bah, on commençait à me poser des questions et tout pour rechercher ce colis et bien, en fait, il s'avère quand nous on met les colis, on les met dans des sortes de grands sacs poubelles qui sont dans des trucs en fer, heu, p se j u et en fait il c ouais s enfin, c'est de grands sacs poube c'est pas un sac poubelle, c'est des gros sacs, comme ça, qu'après les livreurs, ils récupèrent.
Ah oui, quand même. C'est vrai, c'est vrai. Houla. Et oui, ils surveillaient, ouais. Bien sûr. Ouais. Ouais, des sacs poubelles? Ah oui. Ah d'accord. Vous rechargez pas les camions en mettant colis par colis en faisant une pile. C'est dans des gros sacs, heu heu, OK, d'accord.
Non, o oui. Dans des gros sacs et ensuite, c'était le livreur qui veut à à la fin, moi, par exemple de ma matinée, je le fermais. Je mettais, heu, mmh, un un truc de sécurité comme quoi, moi, je l'avais validé. Il est fermé, ça y est et ensuite, le livreur le récupérait, lui, il le mettait dans son camion. Quand ils étaient en retard, on devait leur avancer jusque devant leur camion pour qu'en puisse eux, ils puissent, heu, charger leur camion selon leur secteur et beh, il s'avère qu'en fait, ce colis qui était perdu un matin en bippant, heu, je l'ai pas mis au b quand je l'ai voulu le lancer pour le mettre dans le sac, il est tombé en dessous de l'armoire.
À le lancer.
Ouais, oui.
Les colis faisaient de la voltige.
Tout à fait. Ne <laughs> n'achetez pas des choses très fragiles dans les entrepôts. On ne les pose pas, main à main. On ne prend pas, on a pas le temps. On est, on a des des, heu, centaines et des centaines d
Ah ouais. Mais même des ordinateurs, des choses comme ça, heu, c'est c'est il y pas un tri qui est fait pour quand même les objets un peu fragiles qu'ils volent pas?
Non. Tout à f non, non, non, non, non. Tout ce qui est électronique, ils sont pap ils passent pas par nos mains. Tout ce qui est électronique, c'est le chef qui les récupère et en fait, ils sont dans une armoire qui est fermée à clé et le livreur vient les récupérer selon, heu, son secteur. Tout ce qui va tout ce qui va t être téléphone, ordinateur et tout, heu, ça on s'en occupe pas nous.
Ah.